คุณ ตั้งแต่เด็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป. 1 ป. 2 คือเขาให้เรียนเยอะมาก เขาให้เรียนเศรษฐศาสตร์แล้วนะ เหมือนกับหลานเราที่กำลังเรียน ใช่ คือเป็นเด็กอนุบาล แต่เขาปลูกฝังการเรียน ปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจ ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก คนของเขาเวลาโตมาจึงมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ก็เหมือนกับที่คุณว่า คุณอยาก เอ่อ พัฒนาระบบการศึก ษา อ่า ถ้าได้เป็นนายก ก็เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ใช่ เขาพัฒนาคนได้ดีมาก เพราะคนเป็นทรัพยากรเดียวของเขา เขาไม่ใช่มีแม้กระทั่งแบบอุตสาหกรรมใด ๆ เขามีแค่ประชา กร เป็น คนจริง ๆ มันก็เลยทำให้ประเทศพัฒนามาก ๆ เลยทีเดียวค่ะ
ครับ อา อืม อืม ครับ อือ ๆ อืม ครับ อืม อืม ครับ เออ อือ อือ ๆ แปลว่าเขาให้ความสำคัญกับคนมากกว่า ใช่ไหม? อ๋อ ครับ
ใช่ ใช่ ก็คือการศึก ส ษาเช่นกัน ใช่ ให้เสาะ ให้คนได้มีการศึกษา ใช่
อือ ๆ ครับ ถ้างั้นเนี่ย ถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยของเด็กที่คุณว่าเมื่อกี้เนี้ย เขาน่าจะเน้นเรื่อง อ่า การทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายหรือเปล่า? แบบเบื้องต้น อย่างเงี้ย ให้ ให้เด็กรู้ว่า เอ่อ เงินแต่ละส่วน เงี้ย กว่าที่เราจะได้มา ออกมาเป็นกำไรขาดทุน มันเหลือกี่บาทแต่ละวัน อย่างเงี้ย คือมันน่าจะสำคัญเนาะ ปลูกฝังเรื่องเนี้ยให้กับเด็ก อือ
อืม ใช่ ๆ อืม ใช่ค่ะ อย่าง งั้น เลย ใช่ สำคัญ ปลูกฝังแม้ แม้กระทั่ง เรื่องการใช้เงิน เราโตขึ้นคือเรารู้เลย ว่า ว่าเราจะพัฒนาตัวยังไง พัฒนาประเทศยังไง คือเขาสอนเป็นแบบโปรแกรมเลยค่ะ เป็น แพตเทิร์น อย่างงี้เลย เหมือนกับ ป. 1 เรียนแบบนี้ ป. 2 คือจะเรียนสูงขึ้น แต่ว่าหลักสูตรเดิม แต่จะเรียนว่า มันจะขยายไปยังไง อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อา โอ้ อืม ๆ ครับ อืม
แบบนั้น เลย ซึ่งมองว่า การศึกษา